Não. O que eu faço hoje é, eh, eu também coloco limites na minha mãe. Eu pergunto pra ela ah que nem esses dias, meu desse esse problema do meu marido veio se tornar uma cirurgia há umas 3 semanas atrás. E também co com meu marido d de novo no hospital, minha sogra veio pra ajudar a gente. E a minha mãe de novo trazendo os problemas dela de saúde pra mim. E aí, eu falei pra ela, eu é, eu falei pra ela: "Você tá em contato com os meus irmãos? Tá dividindo com eles?" E aí ela falou que estava em cont
Sim. Nossa senhora. Mas isso que eu ia te perguntar. Ela ela fica ela fala com eles sobre esses problemas? Tenta, né, jogar pra eles também?
En Então, nessa hora ela falou: "Ah, eu eu f tô em contato com a sua irmã, mas não com o seu irmão". Porque o meu irmão tá com um um bebê, tipo ele tá com um bebê de me eh, 1 ano e pouco, né. E aí eu não sei se ela tenta poupar, mas, assim, numa situação que eu com o meu marido internado com a a recuperação pós-cirúrgica e ela me enchendo de mensagens, falando que estava ali com um problema de saúde e eu tentando assim, ah, tipo, "vai no médico, vai no hospital", ela também às vezes resiste de procurar ajuda. Mas ess assim tem sido um padrão, sabe? E, é muito frustrante.
Sim. Claro. Exato, exato. Torna-se um padrão, torna-se um ha um hábito, né? Eu espero mesmo, que você consiga sair dessa situação. Consiga resolver, né, para o seu futuro, pra você ficar um pouco mais tranquila, né. Não ter esse peso todo sobre as suas costas, né? Você merece ter um pouco de paz também.
É. Sim. Sim. É. É. nã Sim. É o fato é, qu que por mais que me doa, eu tô tendo que jogar o jogo deles, esperar dar uma situação de emergência, pra gente conseguir sentar na mesma mesa e conversar, sabe? Mas olha foi ótimo desabafar. É um assunto que pega às vezes pra mim, porque, enfim, é, eu tô me sentindo sem sem é ini é é controle, né, opções, mas eu gostei das suas ideias, também.
Sim, claro. Claro, claro. Olha, foi um prazer falar com você, que bom que você teve a confiança de desabafar comigo. E eu espero mesmo que essa situação se resolva.